ค่ะ คือว่าเพิ่งได้ยินข่าวจากคุณสามีว่า เราอาจจะแบบต้องย้ายประเทศอีกครั้ง คือแบบชีวิตอะย้ายประเทศบ่อยมากเลย แล้วทีนี้ก็เหมือนจะต้องไปอีกแล้ว แล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหม? มันตื่นเต้น แต่มันก็มีความแบบ คิดว่า คิดถึง แบบจะคิดถึงผู้คนอะ เราจะคิดถึงผู้คน นี่ เออ ก็เลยแบบจะระบายให้ฟัง แล้วก็อาจจะขอคำแนะนำด้วยอะค่ะ
อือฮึ อือฮึ ได้ค่ะ
อือฮึ ก็ เดี๋ยว จะเล่าก่อนละกันว่า จริง ๆ แล้วชีวิตคือแบบ ย้ายประเทศบ่อยมากเลยอะ ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ ไม่มีลูกด้วย ก็เลยรู้สึกว่า มันง่าย มันง่ายกว่านี้แหละ คือจริง ๆ การย้ายประเทศมันไม่ง่ายเลย มันเหนื่อยมาก แล้วทีเนี้ย พอ ก็ย้ายไปย้ายมาจนสุดท้ายตอนนี้มาอยู่ที่อเมริกา ก็อยู่ได้ 3 เดือน เอ๊ย 3 เดือน 3 ปีกว่าแล้วค่ะ จะเข้าปีที่ 4 แล้ว แล้วคุณสามีเขาก็เหมือนแบบ คืองานของเขาอะ เหมือนเขาสามารถสมัครไปต่างประเทศได้ ไปประเทศอื่น ๆ ก็ทำ ทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกัน แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็เบื่อ ๆ งานที่เนี่ย เขาเริ่มเบื่อแบบ เบื่อแบบประธานาธิบดี เบื่ออะไรอย่างเงี้ย สังคมที่นี่ เขาก็เลยแบบว่า เออ ไปอีกครั้งดีไหม? ถามว่าเราอะ ก็เหมือน ก็มีความตื่นเต้นนะ ที่อยากจะย้ายประเทศ เพราะเราถามจริง ๆ อะ เราก็เบื่อเหมือนกัน แต่พอเหมือนเรานึกถึงแบบ ตอนเนี้ยคือลูกก็เข้าโรงเรียน มีเพื่อน เราเองก็ เออ มีเพื่อนที่นี่ที่รู้จักมาแบบ 10 กว่าปี แล้วก็เพื่อนบ้านก็แบบน่ารักมาก อะไรอย่างเงี้ย มีเพื่อนบ้านที่เขามีลูกวัยใกล้เคียงกัน ก็แบบพามาเล่นมา play date กันอะ เราก็แบบพอนั่งนึก ๆ แล้วแบบ โอ้โฮ น้ำตาจะไหล เหมือนกัน
อืม อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา อืม อือฮึ ค่ะ อืม
อืม
โอ้โฮ เข้าใจความรู้สึกเลยอะค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยถ้า ถ้าย้ายอีกทีนี่คือเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องทิ้งสังคม แล้วก็ไปเริ่มต้นที่ใหม่ ๆ ใช่ไหมอะคะ ที่ ที่เรากังวล?
ใช่ ก็ทิ้งตรงนี้ แล้วก็ถ้าไปนะคะ ณ ตอนเนี้ยน่าจะเป็นประเทศเยอรมันน่ะค่ะ ที่จะไป อืม ไปอยู่ในยุโรป ซึ่งไม่เคยไปยุโรปมาก่อน คือไป คือไปเที่ยว แต่ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่นั่นมาก่อน ไปแต่โซนเอเชีย ไปญี่ปุ่น เกาหลีมา แล้วก็ทีแรกเป็นกังวล เพราะว่ากลัวว่าอะไร ๆ มันจะแพงกว่าที่อเมริกา ใช่ไหมคะ แต่พอแบบไปแบบหาข้อมูล เซิร์ชหาข้อมูล แล้วกลายเป็นว่า รัฐที่เราอยู่อะมันแพงไง แล้วที่ ร เยอรมันน่ะมันดันถูกกว่าที่นี่ เราก็เลยบอก "เออว่ะ หรือว่ามันจะดีกว่า" เหมือนมันต้องทิ้ง เราต้องสละตรงเนี้ย เพื่อที่จะไปแบบในที่ที่ดีกว่า ซึ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องสละ ก็คือสังคมอะแหละ ทั้งเรา สามี เออ แล้วก็ลูกด้วย ใช่
อือ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ แล้วอันนี้ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ? ถ้าสมมติกรณีย้ายไปอยู่ยอ เยอรมันแล้วเนี่ยค่ะ แล้วนี้มีแผนที่จะกลับมาอีกไหมคะ หรือว่าจะไปอยู่เยอรมันยาวเลย?
คือจริง ๆ ก็คุยกับสามีไว้เหมือนกันว่า อาจจะไปอีกสัก 3 ปี แล้วก็เขาจะสามารถแบบ รีไทร์แบบ early ได้อะค่ะ คือเขาจะทำงานครบ 20 ปีแล้ว แล้วก็อาจจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเลยหลังจากนั้น อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อ๋อ อือฮึ อืม
อือฮึ
ค่ะ แต่อันนี้แอบ แอบเข้าใจความรู้สึกนะคะ เพราะว่าการที่เราเหมือน คืออันเนี้ยมัน มันไม่ใช่การออกจากคอมฟอร์ตโซนอะค่ะ มัน มันเหมือนมันต้องเป็นอะไรที่ละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ แล้วยิ่ง ยิ่งมีลูก ลูกน้อยด้วยอะค่ะ คือเราแค่รู้สึกว่าประเทศเยอรมันน่ะค่ะ เขา เขา เขาอาจจะได้ภาษาอังกฤษนั่นแหละ แต่ว่าในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือเปล่า ซึ่งถ้าสมมุติกรณีถ้าไปโดยที่ไม่ได้เยอรมันเลย เราว่ามันอาจจะยากพอสมควรนะคะกับการที่จะต้องไปนั่งเริ่มต้นใหม่ อะไรแบบนี้อะค่ะ
ใช่ อือฮึ อ๋อ อา ๆ อันนี้ต้องอธิบายก่อนค่ะ ด้วยความที่ ที่ที่เราจะไปเนี่ย คือมันจะเป็นค่ายทหารอเมริกันเลย คือลูกก็จะไป โรงเรียน ไปเรียนอเม ในโรงเรียน อเมริกันในค่ายอะค่ะ เหมือนมันจะเป็นสังคมแบบสังคมอเมริกันเหมือนไป อยู่เมืองอเมริกาที่ไปตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน เออ ข้อ ข้าวของทุกอย่างก็แบบมีอยู่ในนั้นน่ะค่ะ ร้านอาหารอะไรที่แบบมีที่นี่ก็ไปที่นั่น ใช่ มันเป็นเมืองย่อย ๆ เลยอะ เราก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องภาษาเท่าไรนอกจากถ้าเราแบบ เออ ไปกินข้าวนอกเมือง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ลูกเนี่ยก็คือจะไปเข้าโรงเรียนอเมริกัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ อ๋อ อืม อืม อ๋อ งั้นอันนี้ อ้อ อาจจะไม่ต้องกังวลหรอกค่ะ คือถ้าสมมุติว่า สุดท้ายปลายทางมันอาจจะต้องไปจริง ๆ โดยที่เราไม่มีทางเลือกอะค่ะ ก็อาจจะต้องยอมรับความรู้สึกอะเนาะ คือเศร้าได้แหละ แต่ว่าสุดท้าย ถ้ามันจะต้องไป มันก็ต้องไป อาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาเนาะ ที่แบบว่า โอเค ถูกกำหนดมาแล้วว่า วันนี้อยู่ที่นี่ วันข้างหน้ามันอาจจะต้องไปเจอ ผู้คนใหม่ ๆ สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ นั่นแหละค่ะ ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน อือฮึ
อืม ใช่ อืม ใช่ ใช่ คือจริง ๆ แล้ว เราอะเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วเนาะแต แต่ว่าพอมันมีลูกอะค่ะ มันก็เริ่มแบบ มันเริ่มยากขึ้นตอนที่ย้ายที่เนี่ย กลับมาเนี่ยตอนแรก ๆ ก็รู้สึกว่า เออ ไม่อยากไปไหนแล้วอะค่ะ เพราะว่ามันเหนื่อย มันเหนื่อย การย้ายประเทศมันเหนื่อยจริง ๆ แล้วพอมีลูกมาด้วย โอ้โฮ! กลายเป็นว่าเราต้องคิดแล้วคิดอีกคิดถึง เออ อย่างที่คุณบอกเรื่องคิดถึงโรงเรียนลูกเนาะ ลูกจะไปยังไง จะใช้ชีวิตยังไง แต่พอเหมือนเราได้คำตอบที่มันโอเค แบบ เออ ลูกก็ยังไปโรงเรียนที่ เออ ไหน ในค่ายทหาร ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมีพร้อมในนั้นเลยอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า มันก็เหมือน มันก็ทำให้ใจชื้นขึ้นนิดหนึ่งอะเนาะ แบบไปแล้วอาจจะไม่ต้องแบบปรับตัวอะไรมาก เพราะว่าเหมือน เหมือนคนที่นั่นเขาก็จะ จะรู้แหละว่าเมืองเนี้ยมีค่ายทหารอเมริกัน เขาจะรู้ว่ามี คนอเมริกันเยอะ เออ เขาก็เลย จ น่าจะแบบว่าชินแล้ว เหมือนใน ในการ เขาอาจจะไม่แบบว่า Anti เนาะ Anti แบบชาวต่างชาติมากสักเท่าไรนัก ก็คิดว่าน่าจะโอเค แล้วก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการท่องเที่ยวเนาะ ในแบบยุโรป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราพยายามมองแบบใน ในด้านดี ๆ ของมันเพื่อให้เราตื่นเต้นน่ะ แต่พอแบบอย่างที่ทำงานนะ ตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่า เราผูกพันกับเพื่อนร่วมงานมากเลย จนเราแบบ ไม่ตอนนี้ยังไม่กล้าบอกเขาอะ กลัวเขาเสียใจ <chuckles> เออ เราจะร้องไห้แน่ถ้าบอกเขาอะ อืม
อืม ฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือ อือฮึ อือฮึ อือฮึ แล้ววันนี้มีแผนตั้งใจจะย้ายเมื่อไรอะคะ แบบ มี มีแผนในอนาคตหรือเปล่า?
ก็คือจริง ๆ สามีเขาอยากจะย้ายตอน summer ปีหน้าค่ะ เหมือนแบบช่วงโรงเรียนปิดอะเนาะ แบบให้ลูกได้ไปครบ 1 แบบ 1 เทอมก่อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เอ่อ แล้วก็ย้ายช่วงที่ลูกแบบว่าจบการศึกษา แล้วเหมือนกับปั๊บ เออ ตอนเนี้ยเขาอยู่อนุบาล เขาจะขึ้นแบบเกรด 1 เขาก็อยากจะย้ายช่วงรอยต่อระหว่างนั้น แต่เรารู้สึกว่า ถ้าเขาต้องไปก่อนอะ เราก็อาจจะให้เขาไปก่อน เขาก็บอกว่า เออ ให้เราอยู่กับลูกแบบจนลูกเรียนจบ ปีการศึกษาที่นี่ก่อนแล้วค่อยย้ายก็ได้ แต่ ร ใจหนึ่งมันก็กลัวเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าเหมือนมันกลัวแบบ โอ้โฮ ถ้าอยู่กับลูก 2 คนแล้วแบบย้ายของ ย้ายบ้าน อะไรอย่างเงี้ย เราต้อง มัน มัน มันเอกสารอะไรด้วย เรากลัวว่า เราจะจัดการทางนี้คนเดียวไม่ไหว เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปกับ เขาได้เราก็อยากจะไป ให้ลูกแบบว่า ไปต่อกลางเทอมเอา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็บอกไปแล้ว อืม ใช่ แต่ตอนนี้ยังไม่มีวันที่แน่นอน ยังไม่มีวันกำหนดที่แน่นอน
อืม ค่ะ อืม อือ เออ อือ อือ ค่ะ ก็ไม่ ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะ ก็ในเมื่อถ้าสมมติว่า แต่อันเนี้ยถ้า ถ้ามองในแง่ดีจริง ๆ ตามที่คุณพูดก็ ก็มองบวกเข้าไว้ค่ะ เพราะว่าชีวิตข้างหน้าเราจะไปเจออะไร จริง ๆ บางที เราอาจจะไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าหรือว่าตอบโจทย์กว่า
อืม
กับสิ่งที่เราอยู่ในทุก ๆ วันนี้ก็ได้อะนะคะ อืม เพราะว่าที่ไปอยู่ มัน มันก็ไม่ได้แย่อะไรอะค่ะ เท่าที่ฟัง
อืม ใช่ ๆ เพราะว่าตอนที่ไปเกาหลีก็ ใช่ คือตอนที่ย้ายไปเกาหลีตอนนั้นน่ะค่ะ เหมือนก็เสียดายแบบชีวิตที่นี่เหมือนกัน เสียดายเพื่อนที่นี่ แต่พอไปแล้วแบบ แล้วกลับมาเนี่ย รู้สึกเลยว่าเกาหลีคือที่ที่ดีที่สุดที่เคยไปอยู่มา เพราะเราไปอยู่แล้ว เราเอามาเปรียบเทียบ ทุกสิ่งทุกอย่างกับค่าครองชีพ อาหาร แบบอากาศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้คน คือมันก็มีแบบ ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะแต่ละประเทศ เราไปแบบเกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา ไทย อะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่า เออ ที่ไปอยู่มารู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยตอบโจทย์เราที่สุดแล้ว แล้วเราก็เลยว่า อะ งั้นก็ลองไปแถบยุโรปดู ไปดู เพราะว่ามันก็มีคนที่เขาชอบเหมือนกัน แบบ มีเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่นู่น แล้วเขาก็แบบ ลูกเขาก็ไปเรียนโรงเรียนเยอรมันเลยนะ แบบหลุดเยอรมันแท้เลย แล้วเขาก็จะอยู่ที่นั่นต่อ เขาแบบดี เขาบอกว่าที่นี่ดี มาเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือน อะ โอเค เหมือนเราก็หาข้อมูลไง เราก็อยากที่จะรู้สึกแบบ <tsk> อยากจะรู้สึก เออ ตื่นเต้นในการย้ายประเทศ พอหาข้อมูลแล้ว เราเจอแต่เหมือนข้อดีแบบเยอะ ๆ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ โอเคแหละ น่าจะ น่าจะเป็น เป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเรา ที่น่าจะ น่าจะสนุก อืม
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ อือ ใช่ เราว่ามันต้องสนุกแน่ ๆ เลยค่ะ แต่ว่าเนี่ย แล้วยิ่งลูก ลูกตัวเล็กตัวน้อยอยู่แล้ว คิดว่าลูกยังน่าจะเพิ่งอยู่อนุบาลน่ะค่ะ ยัง ยังไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวมากหรอก คือยังไงเขาก็ต้องติดตามเราไป
อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่า ได้เลย เราก็รู้สึกว่า เออ เขาก็อาจจะมีคิดถึงเพื่อนเขาที่นี่บ้างอะเนาะ แต่เหมือนเราเองก็รู้สึกว่า การย้ายน่าจะเป็นผลดีกับเขาในระยะยาวมากที่สุดอะค่ะ โดยเฉพาะแบบในเรื่องแบบการ การเงินของ สถานการณ์การเงินของครอบครัวเนี่ย มันจะดีขึ้นถ้าเราย้าย เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่า เออ ถ้าใน การเงินมันดีขึ้นหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างอะ มันก็จะดีขึ้นตามไปเองอะค่ะ
ค่ะ อืม นั่นแหละค่ะ ก็ย้ายไปเพื่อเติบโตนั่นน่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก ก็ไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอะค่ะ ก็ขอให้มองบวกเข้าไว้ มัน ชีวิตมันไม่ได้สวยหรูไปเสียทั้งหมดหรอก แต่ว่าถ้าอย่างที่คุณพูดมาว่า เออ พยายามจะตั้งหน้าตั้งตารอ แล้วก็คิดว่า เออ มัน มันเป็นอะไรที่ เป็นอะไรใหม่ ๆ แล้ว ถ้าเรา เรามองบวก แล้ว เรา ส เราพูดแต่สิ่งดี ๆ อะค่ะ เราเชื่อว่า ทุกอย่างมันจะดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาเช่นกันอะนะคะ อืม ก็เป็นกำลังใจให้เสมออะค่ะ
อืม ใช่ อืม ค่ะ อ๋อ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลย จริง ๆ ก็ยังไม่ได้บอกใครสักเท่าไรนะ แต่พอเริ่ม บอกเงี้ย อย่างเพื่อนบ้าน เขาก็แบบเหมือนจะทำให้เรา ร้องไห้ เขาบอก "จะไปจริง ๆ เหรอ?" แล้วแบบว่ามันยิ่ง ยิ่งมีคน build เนี่ย <chuckles> มันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบ โอ้ย อย่าพูดแป๊บ อย่าแบบ อย่าพูดแบบนี้ได้ไหม? แบบ เออ โอ๊ย เขาคงจะคิดถึงแย่เลย โอ้ เขาก็ build กันใหญ่เลย ก็เลยรู้สึกแบบยังไม่อยากบอกใครว่า เราก็ยังไม่มีวันที่แน่นอน เพื่อน เชื่อน เรานี่เราก็ยังแบบ อื้อฮือ ไม่กล้าบอกตอนนี้เลยจริง ๆ เพราะว่า เดี๋ยวจะ build อีกแบบ "โอ๊ย ทำไม เพิ่งกลับมาเองจะไปอีกแล้วเหรอ?" ก็แบบ เลยแบบ นอรอ
อือฮึ ค่ะ อืม อันนี้เข้าใจความรู้สึกมาก ๆ เลยค่ะ ก็ ยังไงก็ ไม่อยากบอก แต่ว่าก็บอกเขาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็ ก็ดีค่ะ เพราะว่าบางอย่างถ้าสมมุติแบบไม่ได้ให้ระยะเวลาในการทำใจ ระยะเวลาปลอดภัย อย่างเงี้ย พอมาใกล้ ๆ อะค่ะ มัน มันจะยิ่งทำให้ ร เรารู้สึกใจหายยิ่งกว่านี้อะเนาะ ก็ถ้ามีเวลาก็แนะนำค่อย ๆ บอกเขาทีละนิด ๆ ก็ยังดีเสียกว่า
อืม ค่ะ อืม ก็เหมือนรอ จริง ๆ ก็รอเหมือนแบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเป็นทางการก่อนเนาะ ณ ตอนนี้มันเป็นแค่คำพูดระหว่างสามีกับเจ้านายเขาค่ะ ยังไม่ได้มีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเลย แต่ถ้ามันมีเป็นแบบ <tsk> อะไรแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนาะ เป็น confirm แล้วเนี่ย ก็ จะ ค่อย ๆ บอก จะค่อย ๆ บอกเพื่อน บอกเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน อะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะ โอเคค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับฟังปัญหา แล้วก็ให้คำแนะนำดี ๆ ของเราวันนี้นะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม อืม ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจในวันนี้นะคะ ก็เดินหน้าต่อค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ก็เชื่อว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเสมอค่ะ เหมือนคำกล่าวที่ว่า พระอาทิตย์ขึ้นในทุก ๆ วัน แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออะนะคะ ในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
อืม ค่ะ สวัสดีค่ะ